А, из-за ограничений, которые из-за изменения в обществе, из-за того, что над многими вещами, э, теперь не принято шутить, и поэтому, а, м. Ну, не ц нет, не цензура, но вот просто, м, щас не принято, да, там, э, расистские, да, э, шутки в филь нет, они есть, конечно, но такие очень, м, завуалированные. Ну, таких фильмов, э, совсем брутальных, да, с брутальными героями, где, э, не знаю, где там там какой-нибудь брутальный герой, но их практически мало. Щас, э, м, много женских персонажей, да, но они
Мгм. Ты н Зорро, что ли, имеешь в виду? Мгм. Ну, это же классно, почему нет?
Ну, э, нет, есть есть классные персонажи женские. Да, та же Сара Коннор из Терминатора. Отличная, ну, как бы отличная женская роль была, вот, забыл, как актрису зовут. А есть, где просто это, м, пихают, да, потому что, ну, повестка, да, это называется повестка. Вот даже если мы говорим про перезапуски
То так нужно, да, имеешь в виду? Мгм.
Да, потому что, например, был фильм, э, вот, э, по 1 из последних, тоже франшиза большая, "Хищник". Да, вот был последний фильм ой, или пред ну, который назывался, э, "Добыча", да, там "The Prey" он назывался. Ну, он просто самый нелогичный, потому что она, ну, ладно, женщина, да, женщина-воин, индиа э, инди инди индианка, нет, индейка. Инди в общем, женщина-инд жень жень
Не понравился тебе. Мгм. Вообще, фильм сам тебе не понравился, или сюжет не понравился, или вообще всё не понравилось?
Сюжет сам не понравился, потому что он стал, н стал, э, достаточно нелепым. Ну, просто смотри: она, э, худенькая и, э, женщина очень маленькая, су субтильная. Но она в конце фильма прыгала на этого чёрта, на этого хищника, и она его просто вот 50 ки М, она просто прыгала на него, она упала, схватила верёвку, его обвязала, и она дёрнула. Она даже, она даже ну, это невозможно физически, да, например, ты когда лежишь, ты не не упираешься ногами, ты не просто одними руками, ты не сможешь, э, завалить, э, человека, ну, там, например, человека, который, м, весит больше тебя. Ну, это физически невозможно. Просто когда
Мгм. <laughs> Чёрта победила маленькая девочка. Мгм. А как ты думаешь, зачем вот, э, они вот такую актрису, например, подобрали? Если нелогично, естественно, все люди поймут, зачем? Неужели кастинг, там, я не знаю, директор не мог выбрать получше?
Но это, опять же, да, это щас, э, ну, не могли. Щас, потому что щас больше относятся, мне ка ну, как я себе этот вижу процесс. Что больше, не знаю, там, какие-то символичность, э, и правильность образов, она важнее, чем то, что, п зачастую того, что происходит на на экране.
Мгм.